Voilà, ouais c'était vraiment, heu, réfléchi, hein, c'était un truc heu, mais voilà, je savais que je voulais faire 6 mois et parce que bon aussi, heu, j le fait qu'on puisse partir, voilà, c c'était, heu, 6 mois de période d'essai, après le contrat que j'avais signé à l'époque, c'était un contrat de 3 ans. Heu, et 1 fois ces 6 mois passés, il y aurait pas eu possibilité de de de finir, heu, le contrat, de partir avant quoi donc heu, voilà. Je j'étais parti pour ça et donc heu, je commence l'armée, on fait les classes du coup, c'est c ce qui correspond heu ouais, ouais, c'était en France, c'était à Belfort. On on fait ça du coup, heu, c'est, heu, les classes qui durent 6 mois, donc c'est, heu, c'est pour ça que la période probatoire dure 6 mois donc heu, les classes voilà, c'est là où on apprend, hein. C'est, heu
Ouais, ouais, ouais. C'était en France? OK. OK. Oui c'est ce que j'allais demander, c'est-à-dire dans les classes c'est quoi? C'est l'apprentissage? C'est l'entraînement? C'est, heu, c'est, heu, une une distinction que tu obtiens aussi au bout des 6 mois?
Ouais. Au bout des 6 mois, tu obtiens la distinction de 1re classe, ouais, et heu, à partir de là, tu tu es, heu, officiellement, heu, dans les compagnies, donc heu Et en fait c'est un peu ce que tu peux voir dans je sais pas, par exemple Full Metal Jacket, le film, heu, tu vois au début? Voilà. <chuckles> Sau sau sauf que là, ils s'entraînent pour la guerre par contre.
Oui. OK. C'est ça. Totalement! Mais oui, c'était Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Et t j'espère que t j'es voilà oui, oui. Puis en plus, c'était, heu, c'était le le Vietnam, hein, qui n'a pas laissé de bons souvenirs aux États-Unis, et puis surtout, j'espère que que tu n'as pas vécu la même chose que Grosse baleine, heu, pour qui heu c'était donc le surnom de 1 des personnages, évidemment et heu, surtout que tu n'as pas eu un agent instructeur comme celui qui est dépeint dans dans dans les 3 premiers 1/4 d'heure de de ce film incroyable de Kubrick! Et donc alors, heu, de qu'est donc donc tu as été 1re classe quand même, donc tu les as fait ces 6 mois?
Exact. <chuckles> Non. <chuckles> Alors voilà justement, heu, donc on q on a commencé les classes à à 48, hein. Heu, 48 personnes comme moi qui commencent leur classe et en fait on fait tout ensemble, donc on fait tout heu, toutes les classes ensemble, ça c'est ce qui est ce qui est fait en général.
Mmh mh. Donc c'est une promotion quoi. C'est c'est vous vous êtes une promo de 48 D'accord. OK.
Ouais, c'est exactement ça! Exactement! Et bon, heu, on on on sait très bien que tout le monde ne va pas finir, heu, pour des raisons ou pour des autres, donc il y en a qui vont abandonner, il en a qui vont se blesser, il y en a qui vont avoir heu, être rattrapés des fois par, heu, leurs dossiers. Il y il y a par exemple un gars qui a eu des soucis avec la justice qui a dû, heu, partir, d'autres qui se font virer pour la drogue, pour des trucs comme ça enfin bon. C'est un gros, gros filtre.
Oh non! Ah ouais, ah ouais? Et